Bu, eee, özellikle zaman yönetimiyle alakalı şu an çalıştığım işte, eee, şöyle bir durumla karşılaşmaya başladım, ki bunu, uuu, daha önce takım lideriyken de çok hissediyordum. Eee, mesela, bizim, iii, günlük, haftalık, ııı, aylık, çeyreklik ve yıllık, ııı, görevlerimiz var. Hatta bugün, eee, evdeki bilgisayarımdan, iş bilgisayarımdan yıllık performans değerlendirmemi tamamladım. Eee, bizim Workday diye kullandığımız bir sistem var. Oradan gönderdim yöneticimin gör görebilmesi için. Şimdi, eee, bu çalışmayı, yani, eee, performansımızı düzenli olarak her çeyrek yazma çalışması ve bunu biriktikten sonra bütün yıl boyunca yıllık özetini çıkarma ve o yıllık özeti de sisteme yükleme çalışmasını yaklaşık, eee, 3 aydır herkese telkin ediyorlar. Bütün yöneticilere üst yöneticiler telkin ediyor. "Hazırlayın, işte, paylaşın, hazır bulunsun, bakın vs. edin" gibisinden. Eee, fakat şöyle bir durum oldu. <smacks lips> Ben, hani, bunu son gün yapmak durumunda kaldım ve üstelik benim planım, eee, her şeyim, yazdığım bütün, eee, detaylar, performans değerlendirmem, mesela, eee, yaklaşık 1-1.5 hafta önceden hazırdı ve şunu fark ettim; hani, öyle bir iletişimsizlik var ki, aslında, bu neyin hangi zaman yapılacağına dair bir bilgiden bahsediyorum. Olmadığı için, paylaşılmadığı için ben, belki bugün hasbelkader arkadaşım bana demese, "Ya, bugün son gün paylaş, işte, yoksa şey olmaz, eee, tarihi geçirmiş olursun vs." demese, eee, göndermemiş olacaktım ve kendimi belki kötü bir durumda bulacaktım. O sebeple, aslında, eee, yani, bunların planlanması konusunda ben, eee, kendi bulunduğum şirkette çok büyük bir eksiklik görüyorum üst yöneticilerim tarafında. Eee, ama bunu da nasıl dile getirsem veya buna müdahale etsem mi ta yoksa tamamen görmezden mi gelsem, emm, ele alsam mı, almasam mı çekincelerim var. O yüzden senden tavsiye almayı dilerim.
Hı. Tamam. Hı hı. Hıı. Anladım. Hıı. Anlıyorum. Yani, şimdi, eee, sen, eğer deseydin ki, hani, ben, kendim, eee, zaman yönetmekte, eee, zorlanıyorum ya da, işte, önceliklerimi planlamada, eee, o zaman işler biraz daha, hani, sana bağlı olurdu ama anladığım kadarıyla şu anda birazcık daha senin kontrolünün dışında olan sebeplerden dolayı, eee, ve bu sebepler de şimdi üst düzey yöneticilerin.
Sayılır.
Emm, burada, eee, tabii ki verilebilecek birçok tavsiye var ama, eee, bir yerde de insanoğlunun, hani, bir yapısı var. Eee, şimdi mesela düşünsene bir yöneticine tavsiye veriyorsun. Mesela diyelim ki ben, sana şimdi dedim ki, "Eee, evet. Yöneticinle, eee, zamanı daha iyi yönetebilmesi konusunda konuşabilirsin."
Tamam.
Ama, eee, böyle bir durum aslında seni belki bir taraftan, eee, <chuckles> işini kolaylaştırırken diğer taraftan, eee, yöneticin artık sana karşı bir sempati beslemeyebilir. Çünkü insanoğlu, eleştiri almaktan çok hoşlanmayabilir. Şimdi bir de senin üzerinde olan birine, eee, yapıcı bir şekilde bile olsa bir eleştiri verdiğini düşünürsek eğer
Evet. Yani.
eee, ne kadar sağlıklı olur bunu yapmak, bilemiyorum.
Hı hı.
Dolayısıyla, eee, evet, benim sana vereceğim tavsiye, eee, oluruna bırak olacak resmen.
Anladım.
Çünkü eğer konuşursan, eee, evet, bir şeyler düzelebilir ama başka bir yerden çok, eee, ters de gidebilir. Iıı, burada peki, ben, şunu sormak istiyorum sana; eee, sana düşen kısmında senin zamanı daha iyi yönetebilmek için yapabileceğin, izleyebileceğin bir strateji olduğunu düşünüyor musun yöneticilerinden bağımsız olarak?
Eee, bende kabahat yok mu? Bende kabahat var. Ben, şimdi az önce hikâyenin tabii ki <chuckles> sadece benle alakalı olan kısmını anlattım, benim bakış açımdan anlattım ama dışarıdan bakan birisi de şunu görür ki, "Eee, ya sen, madem hazırladın bunu, eee, bu bilgiyi, yani, bunun ne zaman paylaşacağı bilgisini neden daha önceden öğrenip o şekilde planlamadın kendini?" Yani, mesela benim eksiğim şu; e, tabii ki ayın başında ben oturuyorum, o aylık planlarımı yapıyorum. Haftalık görüşmelerimi planlıyorum, insa aaa, beraber müdürlüğünü yaptığım insanlar, eee, yönettiğim insanlarla olan toplantılarım <swallows> vs. Eee, e, sadece o değil, onun içinde yönetici, eee, görevlerim var. Onları da sadece görünürlük olsun diye bir, hani, kendime hatırlatıcı olsun diye Google Takvim kullanıyorum ben mesela zamanımı planlarken. Ya ama şöyle durumlar oluyor mesela, eee, eee, hastalık izni, değil mi? Hani, eee, birkaç gün önce mesela hastalık iznine çıkmak durumunda kaldım. Eee, sağlıklı hissetmediğim için çalışamıyorum. O planlar orada duruyor, yani, takvimde. Hani, o noktada, eee, şeyi fark ettim, ben, ne kadar iyi planlarsam planlayayım, eee, beklenmedik aksilikler veya, eee, sürekli ge beklenmedik böyle gelen bir görev, işte, şunu yap, bunu da yap, bunu da yap olduğu zaman bende bir yerde böyle bir kayış kopuyor. Eee, takibi kaybediyorum yani. Mesela bu şey olayında, performans değerlendirmesi olayında araya hastalık izni girdi. Mesela ben, orada kayışın koptuğunu fark ettim. Değil mi?
Hıı. Bakış açısı. Hı hı. Tamam. Hı hı. Hıı. Anladım. Yani, burada şimdi şöyle bir durum mu var? Aslında sorumluluklarını son derece iyi bir şekilde yerine getiriyorsun ama dediğin gibi bir kere de kayış koptu mu mesela diyelim ki hasta oldun ya da beklenmedik bir durumla karşılaştın. O zaman planların hepsi aksıyor ve aksadığında bir daha nasıl yetişeceğini bilemiyorsun. Bu kısmı doğru mu anladım?
Eee, tabii, evet doğru anladın.
Tamam. Şimdi, böyle, bir durumda ben şunu merak ediyorum. Senin bir yardımcın var mı? Mesela, bu bir asistan olabilir ya da, ııı, başka bir iş arkadaşın olabilir. Hani, o anda, aslında, sana bir destek eli uzatabilecek biri var mı?
Hıı. Eee, var ama ben bu vakte kadar o sorumlulukları transfer etmedim çünkü, eee, bunların ertelenebilecek şeyler olduğuna inandım hep. Hani, eee, döndüğüm zaman bakarım, işte, bak m o zaman hallederiz diye düşündüm hep.
Hıı. Anladım. Yani, şöyle, aslında, evet, hani, eğer bunu düşündüysen demek ki bunlar ertelenebilecek şeyler. Çünkü sonuçta sen o iş hayatının içindesin, o, ı şirketin nasıl çalıştığını biliyorsun, orada bir mantık çerçevesinde yardım istememe gerek yok, dedin. Ama anladığım kadarıyla yardım istemediğin için de, iii, birazcık problemlerle de karşılaştın. Dolayısıyla, belki, bir dahaki sefere eğer sana el uzatabilecek biri varsa, işte, bu bir asistan olabilir konuştuğumuz gibi ya da bir iş arkadaşın olabilir, hani, orada çok da, böyle, üst düzey yöneticilerine varmadan ya da onlara bir öneri vermeden, hani, benim tavsiyem, eee, kendi çevrende, ııı, kendi pozisyonundaki insanlarla bu işi nasıl çözebilirsin olur. Emm, hani, ben burada üst düzey yöneticine gitme demiyorum açık açık ama
Doğru. Evet. Hı hı. Anladım. Doğru.
çok, böyle, hani, harika bir fikir olmayabilir gibi, eee, geldi açıkçası. Emm, onun dışında, mesela, aslında, burada teknolojiyi de bayağı kullanıyorsun anladığım kadarıyla. Yani, eee, bir kullandığın bir takvim var, eee, bir şeyleri i değil mi? Aynen öyle, yani, takip de edebiliyorsun. Peki, burada sen, eee, önceliklendirmede mi zorlanıyorsun? Yoksa genel olarak sadece bir aksilik çıktığında orada mı sorun yaşıyorsun? Ya, bir aksilik çıkmadığında her şey yolunda gidiyor mu?
Evet. Doğru. Uygulama kullanıyorum. Hı hı. Şöyle, eee, önceliklendirme konusunda i bir problem yaşadığımı düşünmüyorum. Bu da, ııı, planlamayla alakalı, zamanını belirlemeyle alakalı bazı engeller olabiliyor. Onun da dediğim gibi, hani, eee, beklenmeyenler, du beklenmeyen durumlar, eee, hastalık izni gibi durumlar, vs. eee, o tarz durumlarda daha çok yoğunlaştığını görüyorum. Evvela bu şey konusu, hani, emm, önceliklendirme konusu. Zatıalde şeyim var benim, elimde bir Matrix var. Eisenhower Matrix'i diye kullandığım, çok sık kullandığım Matrix. Eee, ben orada şeye bakıyorum, ııı, bir görev var. Eee, bunu evvela, eee, benim, be ben mi yapmalıyım? Ben yapmıyc ben yap eee, ben yapmamalıysam bunu kim yapmalı veya bunu birisine delege edebilir miyim, eee, yani, aslında, eee, transfer edebilir miyim bu görevi? Ondan sonra şeye bakıyorum, aaa, bu ertelenebilir bir şey mi? Yani, ne kadar, ııı, erken yapmam lazım? Eğer şimdi yapmam gerekiyorsa ne zamana erteleyebilirim, eee, ya da, eee, iş, i i genel olarak yapılmasına gerek var mı bunun? Yani bunu, eee, boş bir işse komple iptal de edebiliriz, şeklinde. Eee, bu 3-4 segmentte inceliyorum, i gelen her görevi, eee, ve o şekilde, eee, sınıflandırdıktan sonra zaman planlamasını yapıyorum. Genel yaklaşımım bu oluyor, aslında.
Hımm. Hı hı. Anladım. Hı hı. Hı hı. Tamam. Anladım. Yani, aslında, bayağı da bir analiz yapıyorsun. Hani, burada bir önceliklendirme ve bir bilinç de var, yani. Bir aksilik olmadığı sürece her şey yolunda gidiyor.
Hı hı. Eee, doğru ama, eee, her zaman işe yaramıyor çünkü işin içinde insan faktörü var. Mesela, eee, tavsiye almak istediğim konulardan 1 tanesi de bu. Ben programı ayarlıyorum, aaa, diyorum ki bu saatte görüşeyim ben bu arkadaşla, çalış yönettiğim insanla. Ama bakıyorum, ııı, ya yüzü beş karış ya o gün günü değil ya o esnada gerçekten çok yoğun bir şeyle uğraşıyor; yani, onu yakasından, kulağından tutup çekmiş gibi de olmak istemiyorum. Bazen ikilemde kalıyorum, acaba doğru yaklaşım ne olur diye. Verebileceğin bir tavsiye var mı?
Hımm. Hımm. Bu kişi, mesela, senin üst düzey yöneticin mi yoksa senle aynı pozisyonda ya da asistanın olan biri mi?
Hayır. Altımda çalışan bir insan.
Altında çalışan birisi. Şimdi, burada eğer acil bir durum varsa, eee, ben senin yerinde olsam zorlardım. Şimdi, emm, eee, her insan çok değerlidir. Ama, eğer bir insan birazcık daha üst pozisyondaysa orada, ııı, sorumlulukları ya da işi biraz daha iyi biliyor olabilir. Hani, bir deneyim vardır iş hayatının kendisinden gelen, belki. O yüzden orada, belki de, hani, sana şunu söyleyebilirim. Biraz daha burada kendine güvenip, belki, karşındaki kişi kötü bir gün göçü geçiriyor diye düşünsen bile ya da, işte, hani, suratı biraz asık olsa bile, hani, onun yanına gidip, ya, umarım her şey, ııı, yolundadır ama, aslında, acil bir şey, ııı, hani, konuşmamız gerekiyor. Bunun için, ııı, uygun olabilir misin gibi bir soruyu bence, eee, ertelemeyebilirsin. Ya, tabii ki, hani, ııı, insanoğlunun günü gününü tutmaz. Iıı, duygular bütün, eee, gününü, verimliliğini etkileyebilir. Ama, şimdi birazcık da, emm, hani, böyle bir hakkın da var, yani, çünkü sen de sorumluluğun gereği bir şeyleri yoluna sokman gerekiyor, aslında. Değil mi? Yani, dolayısıyla çok kibar, yapıcı bir dille, hani, hatta, ııı, eğer isterse, ı bir problemi varsa, belki, sen de çözebilirsin ya da farklı bir bakış açısı sunabilirsin. Ama, hani, işle ilgili kısmı, eee, h kibar bir şekilde onunla ertelemeden halletmeye çalışmanı tavsiye ederim, en azından.
Yani. Mutlaka. Doğru. Haklısın. Hı hı. Evet. M teşekkür ederim tavsiyen için çünkü bunu yapmadığım takdirde dönüp dolaşıp bana kaçıyor ve, eee, benim ekstradan işte kalmam gerekiyor ya da başka bir güne ertelemem gerekiyor. O günkü program yoğun olduğu için o gün işin içinden çıkamıyorum. Ama bu tavsiyeni dinleyeceğim. Ağzına sağlık, çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim.
Tabii. Evet. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal.
Uğurlar olsun, hoşça kal.